Cả hai luôn, tinh thần, tài chính luôn, thật sự rằng nếu mà s tất cả mọi chuyện nhờ trải qua rồi thì không có gì bằng gia đình hết.
Quá đã. <laughs> Thế thì Ừm. Trời ơi, thế thì, à, chắc là bạn cũng hạnh phúc lắm khi mình có một người có cha mẹ rất là tâm lý, hỗ trợ bạn hết tất cả những bước đường để mà phát triển tương lai của mình nữa, đúng hông? Thế thì còn bạn bè thì sao, những cái người bạn hiện tại, những cái người bạn lúc đó có muốn bạn đi hông? Vì đôi khi bạn đi có thể là sẽ rất là lâu mới gặp lại, người ta cũng sẽ buồn chứ.
Đúng rồi. Ơ, bạn bè của mình á thì, ờ, thường thì sẽ không quan tâm lắm, tới cái việc là mình học như thế nào hoặc là sống như thế nào. Tại vì bạn bè mà, thì, ờ, con người mà tới rồi đi thôi, gia đình thì vẫn ở lại, thì, ờ, đúng thì họ cũng buồn, mà buồn cũng hông có lâu bằng gia đình của mình. <laughs>
<laughs> Ừm Ờ, đấy, đó là mình đang nói tới mối quan hệ bạn bè bình thường thôi, lúc đó bạn có người yêu chưa?
Ờ, chưa, ý là mình đi, ơ, cái lúc mình còn độc thân. Thật sự là rất là may mắn khi mà mình may mắn đi đi là lúc còn độc thân. <laughs>
Ơi, cũng mai mắn quá ha <laughs> chứ nếu mà bạn nghĩ là nếu mà có người yêu lúc đó thì nó có ảnh hưởng tới cái quyết định đi của bạn hông?
Ờ, mình nghĩ là sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu, tại vì mình lúc đó thì mình nghĩ cho bản thân của mình nhiều ha, tại vì mình sợ cái, kiểu như là, mình đi rồi á, như là sẽ còn một cái người nào đó nó còn ý làm sao ta? Còn chống như là nợ á, giống giống như nợ á, nợ duyên á <laughs> thì nó sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc với á gọi là, cái, ơ, cái động lực để mình mình làm việc bên đó, thì thật sự là may mắn, rất là may mắn lúc đó mình hông có bất kỳ mối quan hệ nào hết.
Ừm. À, mình hiểu, mình Đợi chờ. Ừ đ đấy. <chuckles> Ờ.